うん、そうですよね。あの少し、ん、ま、その中でもやっぱりお友達がこう誘ってくれるのもありがたいし、うーん、で、なんだったら、まあ、あの子どもたちもたまに家に帰ってきたりするんで。うんうん。
ええええ。 うんうん、そうです、うーん。 ああ、そうなんですね。うーん、あ、いいですね。
そう、なんで、ちょっとずつみんな変わっていってるって、家族もちょっと変わっていってるっていうところでも、うん、あるかな。
はい、確かにね。うーん。ああ、なるほど、そうですね、みんな変わっていく時期なのかもですね。
はあ。 そうですね。ちょっとそれを上手く受け入れていけるように、うん、心に、ね、それ持っていいけたらいいかなって、はい、思います。うーん。はい。
うん。ああああ、素敵ですね。うん。 うーん、うんうん。ああ、良かったです。うん、なんか。いいでいいお話でしたね。<chuckles>
うん。 あ、はい、ありがとうございました、色々と。
はーい、どうもありがとうございました。